Evet. Büyür içinde ya.
Yani ölen bana çocukken bu bu yapılmıştı da bilmem ney... Onları çok komik buluyorum.
E, tamam geçti. Hani, yapacak bir şey yok. Öyle olmuş. <chuckles>
Ve bunları affetmenin şifası olduğuna inanıyorum. Affetmek büyük bir şifa. Bak, burada şifa. Ama güncel hayattaki gözünün içine baka baka yapılan terbiyesizliği kabul etmek şifa değil yani. Tabii ki.
Hı hı. O başka. Orada sınırını korumak lazım. Yani sınırını çizeceksin, önüne bakacaksın ama yine düşünmemek lazım aslında. Mesela sana o kötülüğü yaptı biri. Sınırını çizdin, hayatından çıkar, bitti. Affettim, konu kapandı. O kişiyi de attım ya hayatımdan, bir daha hatırlamam mesela önüme bakarım.
Hı hı. I hı. E, kurmamak lazım. Aynen, o da yanlış.
Tabii, tabii, çıkarmışım zaten hayatımdan. İçimde dertlenip, "Bana nasıl bunu yapar, biz nasıl bu hâle geldik?" "Yo, yani ben sınırımı çizdim, konu kapandı." deyip öne bakmak çok önemli.
Yani. Tabii ki. Çünkü o onun problemi. Yani, "Elin ağzı torba değil ki büzesin." diyoruz ya. Mesela karşı tarafı değiştirmeyeceğimize göre, oturup da karşı taraf için kendimizi üzmeye, hani, onun haberi bile yok. Eee, zaten hayatından çıkmış mesela. Sen dert ediyorsun onu falan. Çok saç Ya
Evet. Hı hı. Hı hı. Aynen. O unutmuş bile sen içinde büyütüp büyütüp duruyorsun. Sana zarar yani bu.
Bunlar çok zararlı. Aynen. Toksik yani geliyor bana çok tabii ki kolay konuşması, bazı şeyleri içimizden atamıyoruz ama bir faydası olmadığını anlayınca... Ya, çünkü herkesle barışamazsın, herkesle hesaplaşamazsın. Bazen de hesaplaşabilirsin. Mesela a eee
Evet. Hı hı. Aynen öyle. Bazen üstünü çizip, eee, yokmuş gibi davranmak gerekir. Ya, içimizde bu affetmemeyi tuttukça bize zarar verir. O yüzden bol bol ne yapmalıyız? Affedeceğiz.
Tabii ki. Yü Affetmeliyiz. <chuckles> Ama
Affedemediğimizi de atacağız hayatımızdan gidecek. <chuckles>
Güle güle diyeceğiz veya şey eğer affediyorsak da bunun dırdırını yapmayacağız bence sonrasında. kalmayacağız. <chuckles> Süper, çözdük ilişkileri seninle burada bak 15 dakikada. <chuckles> Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Benim için de. Bay bay.
Evet, affettik diyeceğiz, kapatacağız yani. Üstüne bir daha konuşmanın, kendimize dert etmenin anlamı yok. Aynen öyle, şahane bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. <giggles> Görüşürüz.

Merhaba, nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın? Selam.
Ay, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya biraz aslında canım da sıkkın. Çünkü, emm, ya şöyle bir olay oldu, sana anlatmak istiyorum aslında. Biraz üzerine konuşalım, sen de bana hem fikir verirsin hem dertleşmiş oluruz. Eee, şöyle, benim en yakın arkadaşım bir, ımm, ayrılık aşamasında eşiyle. Evliliklerinde sorunlar oldu ve, eee, yani eşi affetmesini istiyor arkadaşımın, evliliklerine devam etmelerini istiyor ama, ııı, evet, arkadaşıma soruyorum, diyor ki, "Affedemem, etsem de yine karşıma çıkar." Ya ne diyeceğimi de bilemiyorum, biliyor musun? Kendimi düşünüyorum, ben de affetmem yani, hani o aşamaya geldikten sonra.
Ne oldu Olur. Hı hı. Anlad Hıı Üzüldüm ya. Anladım. Anladım, anladım. <scoffs> Ama problem ne, problem ne? Neyi affetme? Yani, ne yapmış ki?
Ya problem şöyle, saygısızlık en üst safhada oldu. Z o zaten asıl, ııı, bardağı taşıran oldu. Yani aldatma falan yok.
Böyle mi? Hımm. Hayatına mı? Tamam.
Eee, ama, eee, böyle, tartışmalarda, işte, ağır kelimeler, böyle, küfürler, eee, ve, eee, arkadaşım da diyor ki, "Ben bunları unutamam. Ben bunları affedemem. Yani bu, ııı, sınırı geçtikten sonra." Hak da veriyorum.
Of, çok kötüymüş. Hı hı. Anlad Hı hı. Evet. Ben de anladım şimdi. Ya, şöyle, ımm, bence
Evet.
eee, bu tip konularda bir sınır var. Ne bileyim, o da saygıyı yitirme aşaması. Eğer saygı gittiyse her her iki taraf da bu içinden çıkmayan lafları unutamıyor açıkçası. Yani bu noktadan sonra affetmek çok boş bir şey olur ama mesela bir olay olsa bile bence, hani, ama kırıcı bir söz yok diyelim, bir konu var. Karşı taraf çok kibar, "Ya kusura bakma, ben burada düşünemedim, seni üzdüm ama" falan derse ve hatasını kabul ederse ben o kadar affediciyim ki.
Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. İşte, "Hata ettim." Aynen. Hı hı. Hımm.
Mesela umursamazdım ama eğer, ııı, tırnak içinde böyle bir, ııı, "saygı gittiyse," yani laubali etme
Evet de o çok ağır bir şey ya.